آه، جميل والله. طيب هل أنت مثلًا جربت حاجة غير إن موضوع طبعًا إحنا عرفنا إن أنت، آآ، موضوع الgym بالنسبة لك حاجة كبيرة وإنك بتنزل مع زمايلك. جربت حاجة تانية، حاجة جديدة مثلًا؟ هواية لحد صاحبك أنت جربتها؟ آآ، أمثلة مثلًا video gaming مثلًا أو آآ حاجات على الكمبيوتر غير ألعاب الmobile، جربت مثلًا تعزف على آلة موسيقى أو كده؟
امم. امم، بُص أنا هاقول لك، هي المشكلة أصلًا عارف اللي هو إيه، في النقطة الأساسية بتاعتنا في الوقت بتاع الهوايات، ما فيش وقت في نص اليوم. بس هاقول لك حاجة، أنا الفترة اللي فاتت دي أو الفترة اللي هو م عارف من قيمة شهر مثلًا، كنت بافكر في السباحة، كان لسه الجو كده حاليًا لأ، مش هاعرف عشان الجو بقى شتا جامد. فمش هاقدر، هاتعب، هاتعب جامد، فمش هاعرف، لأ، فكنت بافكر من رأيي من في السباحة. فسمعت بقى إن أنا أصلًا يعني أنا ضهري واجعني، ومفاصلي واجعاني، فسمعت إن هي مفيدة أوي في الحو الحاجات دي. وي يعني آه، سمعت إن هي بتفك كمان الجسم وكمان لو أنت بتلعب gym أو، أو، أو هي بتساعد إن جسمك يتفرد كده فاهم؟ وبتقوي شوية مفاصل المفاصل بتاعة الجسم، فالواحد بصراحة محتاج دي عشان ما ما اهتمش أنا الgym يُعتبر برضه بيهلك المفاصل على فكرة، الأوزان و، و، و كل ده بياكل المفاصل فاهم، فأنا كنت عايز حاجة بقى تهتم بصحة المفاصل نفسها.
آه. امم. آه. إشمعنى السباحة يعني؟ امم. صحيح، امم. مضبوط. آه. امم، طيب
بس يعني هارجع وهاقول لك برضه أنا امم، بُص، هارجع وأقول لك برضه أنا يعني
في حاجات كتير الواحد بيبقى نفسه يعملها، يعني أنت عارف- والله العظيم- الواحد بقى لي بقى لي يعني مثلًا قيمة 4 شهور كده، نفسي أروح بقى إيه، أتعل أركب برضه أحصنة، خيل نفسي ن حرفيًا نفسي، في الهرم بقى، فاهم؟ الأهرامات بقى كل يوم كده عايز أروح كل يوم آخد لي لفتين، 3، وأرجع.
آه. آه. يا سلام! آه. بتحب أنت الڤيديوهات دي؟
يعني من آه، من آه، بصراحة أنت عرفتني كده، أنت كده فهمتني <laughs> أنا من ك دماغي، بس أنا بقى مش رايح عشان أتصور أو كده لأ، أنا عايز أروح عشان <tsk> حابب الحوار بصراحة في الشتا، هيبقى جامد أوي، فاهم، هيبقى حوار، خيال حرفيًا.
آه. <giggles> آه. هو ال الموضوع آه، الموضوع يتحب فعلًا. بس بقى إيه رأيك لو أنت أكيد بيوصل معاك فترات الشباب مش موجودين، الشباب مش متاحين إن هم ينزلوا قهوة أو مش موجودين على PUBG، بتعمل إيه بقى؟
امم. آه، يا وجع القلب، يا وجع القلب. <laughs> بصراحة بابقى مكتئب. لا، لأ، بس هاقول لك على حاجة أنا في الأوقات دي، واخد بعضي، مثلًا نازل على القهوة لوحدي، حرفيًا. أقعد بقى يا باشا إيه؟ كوباية القهوة بتاعتي، الmobile، فاتح Face أنا أنا بابقى الفكرة بالنسبة لي برضه قعدة القهوة و الكافيه وكده، آآ أنا باخدها ك ممكن مثلًا أخش أقعد جوَّه في التكييف في كافيه لأ، أقعد برّه.
آه. أ أكيد بتعَدّي عليك. آه. امم. آه.